Purtroppo vorrei veramente chiederti dei consigli su come rimediare questa cosa perché mi sto rendendo conto che mi sta iniziando a creare dei problemi. Io nei periodi più stressanti mi mi rendo conto che, anche se sono stanco fisicamente, non riesco ad addormentarmi e ogni volta che che mi metto nel letto, mi metto a girare da una parte all'altra e mi passano veramente tantissimi pensieri, uhm, in testa, soprattutto su sul futuro de prima di tutto del mio progetto, ehm, che ho più a cuore, che è il mio progetto musicale da artista, ehm, perché sono comunque un produttore, un cantante, scrivo canzoni. So che è un un mondo un po' difficile quindi, ehm, m mi stressa parecchio e poi se ci si mettono di mezzo anche situazioni quotidiane, non so in famiglia, ehm, problemi, lì veramente è è ancora peggio. Quindi non so se hai qualche consiglio da da darmi su come rimediare questo problema, poter andare a dormire magari un po' più presto, sar ne sarei veramente grato.
Mh-mh. Mh, tu hai parlato di periodi, ciò significa che, ehm, ti succede soltanto in determinati contesti suppongo non è una cosa che ti succede tutti i giorni o ho capito male io?
Allora, mi succede a periodi, mhmm, nel senso che magari se c'è un se succede qualcosa poi soprattutto, mhmm, in famiglia perché comunque oppure a persone a cui io ci tengo tanto, quindi, uhm, hanno un problema, lì finché non si risolve quel problema, ehm, n non riesco più a dormire la notte. Poi soprattutto se se io non riesco a fare nulla e ho ho le mani legate, ehm, sto con l'ansia e quindi mi viene mi viene l'insonnia. Ehm, però sì, non è una cosa costante che ti dico un mese intero, però ogni cioè qualche volta durante durante l'anno, mhmm, però secondo me una volta al mese succede di avere una settimana di fila così, uhm, ehm, c'è, diciamo, c'è questo proble
Mh. Quindi essenzialmente queste situazioni di insonnia ti succedono di base quando hai qualche problema che devi affrontare o che comunque emotivamente ti coinvolge, ehm, e riguarda s in modo particolare, se non ho capito male, o un problema diciamo familiare o di qualcuno che ti sta accanto oppure un problema lavorativo, per quanto riguarda i tuoi progetti musicali. Corretto?
Esatto sì, perché vabbè, diciamo i problemi familiari per fortuna oppure delle persone a cui tengo non su non succedono così spesso. Ehm, però questo della carriera è un pensiero costante perché se so quant'è difficile m riuscire ad arrivare ad un certo livello, ho avuto un periodo della mia vita dove ho fatto solo musica per 3 anni, però ritornando indipendente adesso devo avere anche un chiaramente un un lavoro, un progetto che mi dà stabilità economica. Quindi riuscire a equilibrare, ehm, le 2 cose e poter arrivare di nuovo a, mhmm, a raggiungere u un nivel un livello più alto con la c carriera musicale in modo tale da poterci, ehm, vivere e comunque essere stabile, sì mi mi crea problemi, perché so che passa il tempo, questa è una cosa che adesso che sono giovane la potrei fare però comunque come nel calcio e in altre e n in altri ambienti s cioè sono un po' al limite.
Beh, sul fatto di essere al limite, non te lo dico solo per tirarti su, ma se fai ricerche anche su internet vedrai che ci sono anche dei cantanti o degli autori che hanno fatto carriera in tarda età. Quindi questo già è un aspetto che ti dovrebbe risollevare un po' su il morale, ehm, e penso che questo aspetto dovresti anche considerarlo. Come hai detto bene tu, ehm, la carriera che ti sei scelto è una carriera bellissima, senza ombra, di dubbio ma, ehm, piena anche di di difficoltà, ma questo non di certo non ti dovrebbe portare ad avere queste sensazioni così forti di di insonnia. Certo, le preoccupazioni ci stanno, è ovvio che ci siano, ehm, questo è un sinonimo anzi di maturità, ehm, ed è può sembrarti strano ma da un certo punto di vista è anche una cosa positiva perché vuol dire che sei una persona che ha la testa sulle spalle e che si prende le responsabilità di eventuali problemi. Ma questo non significa che tu ne debba soffrire assolutamente. Anzi a tal proposito vorrei chiederti: ehm, questo senso di di preoccupazione, di di ansia, ehm, ti ti succede prima, ehm, proprio prima di andare a dormire oppure già quando sei a letto che provi a dormire allora ti accadono ti succedono questi pensieri?
Allora, ora che mi ci fai pensare penso che i pensieri iniziano a girare nella mia testa nel momento nel quale ho già spento le luci, ho già messo la sveglia per il giorno dopo, ehm, quindi mi metto anche sotto le coperte, p provo i a chiudere gli occhi e lì, m mhmm, quando c'è il silenzio nella stanza iniziano a girare i miei pensieri ne nella testa. Che poi diciamo ne arriva uno, mhmm, ne arriva un altro e poi viene tutta la valanga che mi non so come dire ma mi tiene sveglio, mi dà proprio un'energia certe volte, anche un po' di ansia con frustrazione che che mi farebbe svegliare in quel momento, alzare e risolvere desiderare di risolvere tutti i problemi in quel momento, appunto.
Mh, hai già provato qualche strategia di tuo per gestire questa situazione, per provare ad addormentarti senza diciamo, ehm, provare stress per questa situazione. Ha funzionato? Ci sei riuscito?
Allora, come strategie ti posso dire che ogni tanto mi metto a sentire della musica oppure proprio, mhmm, mi metto un film, un documentario per essere cioè concentrato lì non pensare ad altro finché non mi addormento. Però so che cioè mi rendo conto che <inhales> non è una strategia va ottima perché comunque poi addormentarmi con la televisione accesa mi mi perturba un po' il sonno che alla fine non non è così di qualità.
Mh-mh. Ho capito. Quindi, m mhmm sed ehm, secondo me dovresti innanzitutto, ehm, pensare al fatto che i problemi ovviamente non si risolvono da soli, ma al tempo stesso, ehm, il tempo, ehm, la giusta osservazione delle cose, ti può aiutare tantissimo a gestire le situazioni che magari all'inizio ti possono sembrare ingestibili. Questo significa che non ti puoi caricare troppo di responsabilità, ehm, sugli eventi, né tantomeno ti dovresti preoccupare troppo della tua carriera lavorativa. Dovresti acquisire un po' più di sicurezza secondo me per quanto riguarda il tuo lavoro, anche perché è un lavoro bellissimo, è un lavoro creativo ed è un lavoro che purtroppo, per certi aspetti risponde, ehm, anche ai tuoi stati d'animo, ma dall'altro lato potrebbe essere anche questa una cosa positiva perché magari, ehm, potresti esternare, diciamo, le tue emozioni attraverso qualche testo di qualche bellissima canzone. Potresti approfittare di questi momenti di insonnia per sfogare diciamo, ehm, il tuo momento di ehm, di preoccupazione o di di senso, ecco, di di paura e e di insonnia, magari per provare a scrivere, concentrarti e esternare quello che provi. Potrebbe essere anche questa una <clears throat> valida soluzione?
No, secondo me questa è veramente una cosa molto interessante, a cui non c'ho mai pensato, poi soprattutto perché, in quei momenti quando, mi metto a letto e mi arrivano, uhm, tutti questi pensieri negativi nella testa, mi dimentico un po’ di di me, è è come se, esistessero solo i problemi; e quindi no non c'ho mai provato; ma in quel momento sarebbe veramente interessante, eh, provare a scriverme scrivere tutto quello che mi passa per la testa e poi trasformarlo in una canzone, comunque in un progetto; chi chi lo sa che che risultato potrebbe venir fuori, cioè ci devo veramente provare, è è molto interessante come idea.
Molti artisti s lavorano la notte anziché il giorno; ma questo comunque, ehm, non implica il fatto che sei vuoi provare ad avere un sonno più regolare, potresti anche provare a stancarti un po' di più nel senso, oltre appunto, al consiglio che ti ho dato prima, dovresti valutare magari u un'attività sportiva, qualcosa che diciamo, ehm, ti sfoghi, non che ti, mhmm, liberi in maniera incosc uhm, cosciente dai problemi, uhm, però ecco sai lo sport aiuta tantissimo e ti dà anche quella carica necessaria per acquisire più sicurezza verso te stesso soprattutto, e anche alla riflessione. È un momento diciamo oltre che di sfogo, di adrenalina lo sport, è anche un momento per conoscere se stesso e quindi per, meditare sui problemi e anche a poter trovare una soluzione; come potrebbe anche essere un altro valido aiuto, poter parlare con un amico, una persona a te vicina, una persona a te cara, che, mhmm, sia non solo da sfogo ma anche di aiuto e comprensione del tuo problema per poterti aiutare a risolverli, ecco.
No hai hai ragione, soprattutto riguardo all’attività fisica, perché mi rendo conto che, cioè lavorando ai progetti musicali sto, uhm, alla scrivania, quando lavoro per la stabilità economica e i lavoretti che faccio sono sempre alla scrivania, no non mi muovo tantissimo; quindi inizierò sicuramente a dedicare più attenzione a a questa parte, io ti ringrazio tanto per avermi ascoltato e per tutti i consigli, grazie mille.
Sono davvero contento e felice di esserti stato d'aiuto, per qualsiasi cosa io ci sono sempre e grazie anche a te di esserti confidato e aperto è stato un piacere.
A presto.